ああ、なるほど。じゃあ、あの、それ、中々ね、かなり気まずいと言うか、うーん、何か、これだったら、ちょっと電話掛かって来たふりでもして、ちょっと1本何かずらして書いた方が良かったんじゃないか、ぐらいに感じちゃいますよね、それだとね。
うんうん。 うんうん。 うん。 ほんと、そんな雰囲気だったので、もう忘れられないんですよね。その状況は。うんうん。
ええええ。 ああ、なるほど。 そうだったんですね。因みに、何か、そのお話があった時に、何か、お返事とかもされたりしたんですか？何か私は、 あの、そのお友達が「私はこう思ってたんだ」みたいに言った時に、「いや、実は忙しくてね」とか。
うんうん。 うんうん。 あ、「結婚したよ」って言った時ですか？うん。 はい。 うん。あ、うーん、うん。 勿論勿論、その、 ほんとに、も、バタバタして、その引っ越しとかもしないといけなかったので、もうほんとうんうんうん。
ええええ。 そうですよね、家庭環境が変わるって、結婚って人生の大事はですからね。バタバタして当然ですよね。うん。
うーん、なんかうん。 そうなんですよ。で、ちょうど、その苗字も変わって、その苗字が変わるってかなり大変だったんで、知らなかったので、え、こんなに色々と手続きがあるのって言う感じで。もう
うん。 ええええ。 そうですよね、もう、免許から、住所から、戸籍から、何か、色んな物が控えてますからね、銀行口座からね。ほんとに大変でしたね。うん。
うーん。 そうなんですよ。ネットでもう、パッて出来たらいいのに、そんな事出来なかったので。ま、昔話をしてますので。<laughs> なので、ついて行って、こう、やるしかなくても、パスポートも、なんか、ね、変えないといけないとか、もう大変だったので。
ええええ。 うーん、そうですよね。 うん。うん。 うーん、そうですよね。なるほど。じゃすええ。
で、その時、あの、その結婚してる人っていうのが、そんなに多くなかったので
ああ、じゃあ。
うん、多分うんうん。
うん。もしかしたら、その御友人もね、何かあれかもしれない。まだお互いと言うか、御友人も人生の経験値みたいのが、まだ少なくて、もし、ご自身がね、結婚する立場になったから、あの時の、あの彼女は、こう言う気持ちだったのか、あ、だから、こうなっちゃったんだ、みたいな気付きがありあるかもしれないですよね、何かね。それで、気づいてるいるんじゃないですかね。もしかしたら。
うんうん。 うん。 うん。 うんうん。 うんうん。 うんうん。 うーん。 ですよね。うんうん。 そうなんですよ。そのタイミングとしても、何だろう
うん。 うん。
だいぶ、その、子育ての期間とか、結婚した時期とかも、全然、こう、5年ぐらい、こう、ずれているので、お互いに。うん。で、子供最近子供が出来て、最近凄く忙しそうにされてるので。
うん。 うんうん。 はい。